Bạn ơi bạn, ờ, đợt này á mình cảm thấy mệt ghê gớm á, mình cũng thấy hơi thất vọng nữa á. Bởi vì là mình, ờ, mình cũng đã làm ở công ty mình cũng được khá là lâu rồi, cũng gần cả 10 năm á. Ờ, <chuckles> đúng rồi, tức là trước đây mình thấy là nó cũng vẫn là ô kê, kiểu, chắc có thể là lúc đấy mình còn trẻ ấy, xong, kiểu, sức khỏe nó còn tốt á, nên là mình thấy là mình cũng phải ráng phấn đấu rồi này kia, thì mình cũng ráng chịu đựng á. Nhưng mà gần đây á mình mới thấy là ờ, ví dụ nhé, mỗi khi mà mình xin nghỉ phép đi thì, ờ, cho dù là mình nghỉ bao lâu hay là mình có làm cái gì á, ờ, mình có ở Việt Nam hay mình đi chơi kể cả nước ngoài đi chẳng hạn á, ừm, thì kiểu gì thì công việc của mình mình vẫn phải tự hoàn thành và sẽ không bao giờ có ai để mà là hỗ trợ mình những cái phần việc đấy á. Thế nên là, ờ, kiểu, đi chơi nhưng mà vẫn phải mang theo laptop này, xong rồi vẫn phải, ờ, có, ơ, giống như kiểu là, phải có wifi để mà ví dụ mình đi đâu này kia mình vẫn phải, ờ, kiểm tra xem là mọi người có tin nhắn không? Rồi phải trả lời, rồi trả lời email, rồi này kia nọ á. Đôi lúc mình, kiểu, mình cảm thấy mệt mỏi ghê gớm luôn á bạn ơi!
Ô. Sao vậy? Ồ! Lâu vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi, à, bạn đang bị cái tình trạng là, à, mình làm công ty thì, ờ, sẽ có những cái ngày mà mình, ờ, được nghỉ phép. À, nghỉ phép là tức là mình được nghỉ để mà mình làm hoàn thành công việc, có thể là công việc cá nhân hoặc là bạn đi chơi đó. À, nhưng mà đã nghỉ rồi cũng, ờ đi cũng vác theo, gọi là, laptop, à, vác theo công việc để mà làm thì cũng khác gì là đi làm đâu, chỉ là hổng ở ngồi công ty thôi, đúng hông? Thì cảm giác này rất là khó chịu luôn. Tại vì, ờ, mình đã, gọi là, cố gắng dùng những cái ngày nghỉ đó ngày nghỉ đó để mà mình, gọi là, dành cho bản thân nè, dành cho, ờ, cái cái công việc cá nhân của mình mà cũng phải mang vác theo công việc thì cảm thấy rất là nặng nề và khó chịu. À, mình rất là hiểu và thông cảm cái cảm giác đó của bạn nha. Cũng rất là nhiều người người ta đi làm mà lúc nào người ta cũng phải, à, đem đem theo kề kề cái công việc bên mình như vậy á, à, dẫn đến là rất là áp lực và căng thẳng. Thì, ừm, ờ, không phải chỉ có mình bạn thôi nha nên là bạn cũng đừng có quá lo lắng, để coi coi mình giúp gì được hông. Vậy thì bạn có thể cho mình biết đi là, ừm, bạn đã từng gặp trong cái trường hợp đó là bạn nghỉ phép bao lâu mà bạn phải đem theo toàn bộ công việc luôn? Là một ngày hay là khi có khi cả tuần mà vẫn phải đem công việc, ừm, thực hiện công việc cả tuần luôn á?
Đúng rồi. À. A, mình thì, ờ, mình tại vì là nhà mình thì khá là xa ấy, ờ, cách, a, cái chỗ mình làm cũng phải đến gần 300 kilomet á, thế nên là thường thì mình rất là ít khi mình nghỉ 1 ngày và thường là mình sẽ ráng là mình đi làm chăm chỉ cả năm á xong rồi, cái ví dụ như đến Tết đi là mình sẽ về mình nghỉ, ờ, đâu đó khoảng 2 tuần, ờ, với bố mẹ, hoặc nếu mà mình đi chơi chẳng hạn thì mình sẽ thu xếp một cái chuyến đi chơi nó xa xa, kiểu dạng, ví dụ như mình đi 1 tuần đi ha. Ờm, đấy, thế thì mặc dù là mình đã nghỉ rất là lâu á, ờm, ờ, giống như kiểu là, mình trước khi mình đi á, ví dụ như mình cũng đã thu xếp hết các cái công việc rồi, ờ, ở những cái chi nhánh của mình là ví dụ ai là phụ trách cái phần sale chẳng hạn là mình đã mình đã giao sẵn cái công việc cho người đó, rồi ví dụ ai là phụ trách cái phần mà liên quan đến giáo viên, rồi, ờ, hoặc là chăm sóc học sinh chẳng hạn là mình cũng đã giao cho từng người rồi và cá nhân mình thì mình thấy rằng là kể cả mình có đi 1 tuần thì cũng không vấn đề gì, tại vì là mình cũng đã lo lắng hết tất cả mọi thứ rồi á. Thế nhưng mà các cái phòng ban khác này, nó giống như, kiểu, cái văn hóa của công ty á bạn, là ví dụ các phòng ban khác cũng vẫn cứ gọi rồi hỏi này, rồi sếp cũng sẽ gọi hỏi là này kia nọ thế nào á, mặc dù là khi mà mình đi xin nghỉ thì mình đã được duyệt rồi, thế nhưng mà khi mình nghỉ hơi lâu lâu thì, kiểu, sẽ nhiều người, kiểu, khó chịu rồi này kia nọ, mặc dù là mình thấy là công việc của chỗ cái phần mình phụ trách thì nó vẫn chạy ổn nếu mà kể cả mình không có ở đấy một tuần á, kiểu vậy đó.
Ừm, ừm. Ồ! Ô! Ừm. Ừm, mình cũng hiểu cái cảm giác của bạn là, ờ, gọi là, mình đã cố gắng là mình làm cật lực cả năng, hông có dám nghỉ ngày nào hết để mình có thể mình dành một cái, ơ, ơ, khoảng nghỉ dồn lại để mà mình về mình tụ họp với gia đình, mình dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, mình được hưởng Tết, mình được nghỉ ngơi. Vậy mà cái lý do đó rất là chính đáng luôn là "Tôi, ờ, có ngày nghỉ phép, tôi xin nghỉ phép." Vậy mà, ờ, công việc nó cứ, ơ, tới mặc dù "Tôi đã thông báo rồi, tôi đã" ơ, gọi là, bạn cũng đã, gọi là, giao hết tất cả các công việc, gọi là, hoàn hảo hết rồi, vậy mà tới tới khi mà bạn về bạn vẫn phải đem theo công việc, bạn phải vẫn bị kêu réo, đúng hông? <tsk> Thì cảm giác nó rất là khó chịu. Vậy thì, ờ, ơ, công ty của bạn á khi mà, ơ, mình làm hợp đồng nè, có có nói là ngày nghỉ phép là mình buộc phải làm việc thêm hông? A, do cái tính chất công việc của bạn hay là do là tại vì sếp của bạn nè, những người đồng nghiệp của bạn đã quen như vậy rồi, à, tới cái giờ, à, tại vì bạn làm lâu rồi đó là lúc bạn nghỉ thì bạn vẫn có thể là bạn, ờ, làm việc nè nên là người ta quen rồi nên là, ờ, người ta biết bạn nghỉ người ta vẫn giao việc cho bạn?
Đúng rồi đó bạn. Ờ, ở trong cái hợp đồng của công ty mình á thì cũng không có nói là ví dụ đi, ơ, nghỉ phép thì phải làm việc á, mình ví dụ cũng chỉ quy định là ví dụ một năm là mình có 20 ngày phép đi, kiểu dạng như vậy á, thì là mình cứ thế mình được nghỉ thôi. Chứ cũng không có, ơ, ai nói hay là chỗ nào trong quy định của công ty thì có nói là, ờ, mình sẽ vẫn phải làm việc á, nhưng mà, giống như kiểu, mình nghĩ á là, ờ, mọi người đều thế á và nó một phần nữa không chỉ là đến từ phía công ty đâu mà nó cũng đến từ bản thân mình á. Ừ, như kiểu là mình cũng đã sống trong một cái môi trường giống như vậy, kiểu, bao nhiêu năm rồi, thế thế nên là, ờ, mình cũng không dừng được cái việc là mình cứ lo lắng này không biết là mình có bị bỏ qua một cái gì đấy quan trọng hay là không? Có cái việc gì mà mình cần xử lý hay là không á? Thế nên là thực tế á là đứng từ trong cái bản thân mình đi thì mình cũng sẽ vẫn kiểm tra tin nhắn, mình cũng vẫn kiểm tra email á. Kiểu vậy, và đúng rồi, giống kiểu mình cũng không tự cảm thấy thoải mái được và mình cũng không biết làm thế nào để mà mình, ờ, mình có thể được, ờ, nghỉ ngơi thực sự một cách hoàn toàn, ờ, khi mà mình đi du lịch chẳng hạn á? Ví dụ vậy.
Ừm. Ừm. À, mình hiểu rồi, ờ. Ừm. Ừm. Ừm, thì, á, mình thấy là mấy cái đó hông phải là chỉ mình bạn mà là cái văn hóa công ty, đúng hông? À, lúc nào á thì cái công việc nó cũng, gọi là, à, rất là bận rộn. Dạ như mình lúc nào cũng phải là kiểm soát cái công việc trong tay, mặc dù mình nghỉ nhưng mà cũng rất là muốn là kiểm soát công việc làm sao cho nó tốt nhất, à, để mình d luôn luôn là giám sát, thì là công ty của bạn là có những cái thành viên vô cùng trách nhiệm và bạn, gọi là, một người, ờ, rất là trách nhiệm với công việc đấy. Dù mình có ngày nghỉ, xứng đáng mình được nghỉ rồi nhưng mà lúc nào trong lầu đầu của bạn cũng s gọi là, có suy nghĩ là, à, công việc của mình như thế nào? Mình có, ờ, giám sát chính xác chưa, có đúng chưa? Thì á mình cũng rất là hiểu cái cảm giác của bạn là đang rất là lo lắng, à, thì hông sao hết, mình sẽ có một vài cái lời khuyên cho bạn coi coi được hông nha. À, đầu tiên thì bạn phải biết là bạn đã ơ, ơ, ừm, 1 năm bạn đã dành rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức là để cho mà mình có thể là, ờ, mình làm việc cực lực, ơ, bạn đã xứng à, bạn bạn bạn đã cực lực, bạn đã căm chỉ như vậy rồi, thì bạn chỉ có 20 ngày phép, chỉ có 20 ngày thôi, thì bạn xứng đáng được cho mình một cái kỳ nghỉ ngơi thật sự ha. Lúc đó không có công việc, không có ơ, ờ, gọi là, trong đầu mình là phải hoàn toàn dành cho thời gian cho nghỉ ngơi. Tại vì 1 năm đó mình l bạn làm tới 365 ngày, à, thì chỉ có 20 ngày là mình được nghỉ phép thiệt sự thôi, còn những ngày kia thì bạn đã làm việc rồi. Ờ, nó đâu lại gọi là, nó nó giống như là con kiến với con voi vậy á, mình mình làm việc nhiều như vậy rồi, thì bây giờ mình cứ nghỉ cho mình, chỉ có một xíu ngày, có chưa được nửa tháng nữa thì tại sao mình lại, gọi là, <tsk> à, vẫn lại dính tới công việc, đúng hông? Mà á đây là cái khoảng thời gian vàng để mà mình có thể là bạn tái tạo lại năng lượng cho bạn nè, bạn nghỉ ngơi, bạn dành thời gian cho gia đình nè, à, xây xây dựng, vun đắp thời gian cho gia đình, ờ, có nhiều thời gian hơn để bạn về quê, cũng như là có thể là trải nghiệm những cái chỗ mà bạn du lịch, ừm, có những cái gọi là, ờ bạn có những cái thú vui ở trong cuộc sống của mình. Và khi mà bạn có những cái thú vui như vậy á thì bạn mới có có thể là, ờ, gọi là, có nhiều niềm vui thì bạn mới thoải mái, bạn mới tái tạo được năng lượng, thì khi bạn quay trở về bạn mới làm việc tốt hơn được chứ. Chứ bây giờ bạn đi chơi mà cũng như đi làm, vậy khác nào mình đi làm từ xa đâu, đúng hông?
<laughs> <laughs> Mình cảm ơn bạn. <laughs> <laughs> <laughs> Đúng luôn á bạn. Nhiều lúc là mình cũng bảo là không hiểu tại sao mà mình cứ phải khổ như vậy á? Giống như kiểu là thôi mình cứ quẳng điện thoại một bên, nó hay là mình không check email nữa này kia á, để cho mọi người đợi một chút cũng hông có sao. Nhưng mà đúng kiểu trong lòng nhiều khi cũng sốt ruột, mà thực tế thì cũng nhiều người cũng cứ hỏi mình, mặc dù là trước khi đi á là mình cũng đã gửi một cái email, giống như kiểu, mình cũng đã cài đặt là thông báo tự động trên email á là mình sẽ đi nghỉ từ ngày này, ngày này. Nhưng mọi người, kiểu, coi như là vẫn cứ hỏi như bình thường luôn, giống như kiểu là, không có gì vậy đó, bản thân mình cũng sốt ruột á. Nên là, ờ, đúng như bạn nói là thực sự chắc mình cũng phải cải thiện từ bản thân mình là, ờ, trước tiên mình cũng không biết là mình có thể điều chỉnh được cái người khác không, đúng hông? Nhưng bản thân mình phải phải cho mình cái tự cho mình cái, ơ, cái kỷ luật để mà nghỉ ngơi đấy, đúng hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, khi mà bạn đã có kỷ luật, ừm, nghỉ ngơi rồi, ngày nghỉ của bạn, à, hông phải là bạn có thể là người khác là đâu có thể nào điều khiển được, bạn sẽ là người có thể điều khiển, chỉ là đó giờ bạn chưa có suy nghĩ, tại vì bạn là cũng đang là ham công tiếc việc mà, bạn đâu có bỏ ra đâu, bạn đâu có nhả cái công việc đó ra đâu, thì người khác thấy bạn cũng hăng say làm việc vậy, người ta tưởng là mặc định là bạn ừm, ngày nghỉ của bạn bạn vẫn sẽ làm việc. Nên là bây giờ bạn đã tự giác được rồi và, à, biết là tui phải nghỉ ngơi rồi, thì khi mà bạn thông báo với mọi người á, thì bạn thứ nhất, bạn hông có, gọi là, kiểm tra email luôn, hông kiểm tra điện thoại luôn, cứ kệ hết. Ai, email nào, tới công việc, khi mà bạn đã kệ 1 lần rồi, 1 cho tới 2 lần thì người ta cũng phải tự động hiểu là, à, đây là ngày nghỉ của bạn, ơ, bạn phải có dành thời gian cho bản thân, dành thời gian cho gia đình. Ơ, họ ở trong cái trường hợp của bạn thì họ cũng y chang vậy thôi, họ cũng sẽ cảm thấy là e những cái email làm phiền như vậy là rất là phiền phức, ơ, ngày nghỉ của tui mà tui còn phải làm việc nữa, ai đâu có ai chịu đâu, đúng hông? Thì đó, khi mà họ đã đã nhận thức được 1-2 lần, họ, gọi là, họ gửi email cho bạn xin bạn hỗ trợ công việc mà bạn hổng hỗ trợ thì họ cũng sẽ biết ý, họ sẽ biết, à, cái ranh giới của bạn ở đây, lần sau họ sẽ, gọi là, muốn nhờ họ nhờ người khác, những cái người mà đang đi làm đó chứ hổng có h hổng họ hông có nhờ bạn trong cái thời gian bạn nghỉ, bạn thấy vậy được hông?
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ờ, đúng là mình cũng sẽ phải cố gắng hơn trong cái việc này. Bạn nói làm thấy mình thấy là đúng là, ờ, nó cũng nó cũng phải đến từ cái bản thân mình để mà đặt ra được cái ranh giới đấy và phải quyết tâm nghỉ và không có làm những cái tức là trừ khi là cái gì nó quá là quan trọng đi, còn nếu mà không thì, ờ, thì mình cũng tránh làm những cái việc mà nó không quá là gấp gáp, đúng không bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi, à, và bạn cũng, gọi là, nói với sếp bạn thôi, à, đừng nói với những người đồng nghiệp nha là, à, "Bây giờ em đi nghỉ rồi, à, bây giờ mail hay gì đó là em hông có, a, hông có kiểm tra đâu, tại vì em bây giờ là thời gian nghỉ của em, thời gian vàng để mà em, ờ, làm được những gì em thích, em cày, à, cày bừa cả năm cho sếp rồi, thì bây giờ, à, em, à, nhưng mà em vẫn, gọi là, hông phải là người vô trách nhiệm." À, bây giờ, à, chỉ có sếp thôi là bạn nói với sếp bạn á là khi nào mà có cái việc gấp tới nỗi mà quá gấp và nó ảnh hưởng tới toàn bộ cái công việc của cả nhóm bạn nè, thì sếp có thể là sếp gọi điện trực tiếp cho em, à, để mà trao đổi, còn không thì thì sếp cho em nghỉ đi, để mà em nghỉ xong là em vô em làm việc hăng say hơn. Thì đó, bạn chỉ cho sếp bạn, gọi là, liên hệ với bạn những cái lúc mà khẩn cấp nhất là cần nhất thì á là, ừm, thì lúc đó là bạn sẽ không phải là kiểm tra mail liên tục nè, và bạn cũng biết á là nếu mà sếp bạn hổng có gọi bạn tức là công việc nó vẫn tr trôi chảy bình thường, hổng cần phải lo gì hết, được hông?
À. <chuckles> À. Ờ. À, ờ, cảm ơn bạn. Đúng là trước giờ á, mình cứ ngại ngại mình chả bao giờ dám, a, nói chuyện với sếp á, nhiều khi mình cứ cảm thấy là nếu mà mình nói như thế thì thành ra là mình đòi hỏi hay này kia á, nên là mình ngại, nhưng mà nói chuyện với bạn xong mình cảm thấy đấy là một cái điều rất là chính đáng để mình có thể đề đạt. Và nếu mà sếp thấy những cái cam kết của mình thì mình nghĩ là sếp cũng sẽ vui vẻ thôi. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm nha, nói chuyện với bạn mình cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều luôn á.
Ừm, hông có gì đâu. À, mình chúc bạn có một cái buổi nghỉ phép là thiệt là vui vẻ nha, bye bye.
À, chào bạn.